Здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
Скажите, пожалуйста, какой вкус напоминает вам о детстве?
Какой вкус мне напоминает о детстве? Ой, ну 1, что мне пришло в голову, это, скорее всего, какая-нибудь каша. <chuckles> Вот. Я любил манную кашу. У вас была какая-то любимая?
Ха, да, да. Знаете, интересно, что на самом деле я тоже любил манную кашу даже в садике, хотя многие высказываются о ней не в самых лучших выражениях. По крайней мере в том городе, где я жил.
Мгм. М-да. Мгм. Понимаю. М-да. Мгм. <chuckles> Да.
Да. Это, з наверное, да, такое, одна из областей. Да. То есть то, что было в детском саду, и то, что было дома. Там тоже было любопытно, поскольку мы жили недалеко от озер.
Мгм. Конечно. Мгм. Понимаю.
И да, и жили в большом доме вместе с бабушкой, дедушкой, которые жили, ну, там, с другой стороны был вход, вот. И они дед, если быть точнее. Он бывший моряк, да, и он ловил рыбу.
Ага. Интересно. М. Понятно, да.
Поэтому у меня такая любовь к рыбе с детства, а некоторые виды рыбы или некоторые блюда- они прям вызывают мгновенный перенос в детство.
<chuckles> А, понятно. Я вас понимаю. У меня то же самое, к примеру, э, с чем это всегда бывает. Знаете, вот, э, сезонное что-то бывает, к примеру, зимой под праздник, э, что-то по типу, вот, э, мандаринов. Знаете, всё время у меня с мандаринами, э, новогоднее настроение, с с это связано.
Мгм. Да. Точно! Причем. Да, у меня даже, наверно, не со вкусом, а именно с запахом мандаринов. Какая-то такая особенность, что
Мгм. Да-да.
даже когда мы покупаль когда мы их покупаем, у меня, наверное, супруга их больше ест, а я больше их просто нюхаю.
Понимаю. <chuckles> Я сохраняю кожуру, знаете, я ещё её сохраняю и потом, как бы, э, чисто для запаха, чтобы она была, получается, э, иногда помогает. Иногда чаи, кстати, можно делать с ними. Мгм.
М. Да, да. Вот да, только хотела спросить, если делаете чаи!
Делаю, да. <chuckles>
Да. Интересно. Здорово, да. А у меня не могу Мгм.
Вот, получается так.
Да. Это интересно. Не могу сказать, что у меня есть какие-то воспоминания, наверно, с какими-то конкретными периодами. А, ну, так же само, наверно, да, это вот мандарины, э, перед Новым годом или арбузы в августе. Да, тоже своё определённое такое настроение, да, когда вот целый день можно есть, э, одни арбузы и больше не есть, и не пить, и и ты еле ходишь после этого. <chuckles>
Мгм. Ага. Мгм. Понимаю. <laughs> Понимаю. Мгм. Ой, не говорите. Мгм. Да, вообще арбузы- это арбузы, дыни. Хотя, если честно, я вот, э, любил дыни больше, чем арбуз. А, как-то не знаю, <chuckles> я их еще любил. Сейчас то же самое, но, вот, э, просто с не знаю, как так получилось. Н-да, сохранилось. Мгм.
Да. М. Интересно. А сейчас как? Ага. Сохранилось. Интересно, а у меня наоборот поменялось. Я в детстве намного сильнее любил арбузы, чем дыни, а сейчас я больше люблю дыни, чем арбузы. И бывали порой года, не скажу наверняка, прошлые это были или позапрошлые, что я за весь год мог, ну, 1 раз, может быть, арбуз купить поесть, но при этом дыни были там буквально день через день.
Мгм. Да. М, мгм. Мгм. Ну вот, да. Мгм. Интересно, слушайте. Да.
Это, мгм, перешел на другую сторону, получается.
Мгм. А, понятно. Ну вот видите, а, как говорится, вкусы-то меняются, да, то есть у меня тоже такое бывало: в детстве я очень, э, был избирательный с едой, а, да, то есть лук не хочу, это не хочу, а потом, как говорится, а, как вырос, с с сам начал готовить всё это.
Да. Точно. Ага. Да, интересно. Мгм. А, ну, в моем случае я не был никогда избирательным, на самом деле, был лишь 1 продукт, который я не мог есть, и то я не мог есть его только с утра.
Мгм. Мгм. Мгм.
Это варёные яйца.
А, понимаю, мгм.
И это, и это прям, наверное, была в какой-то степени для родителей беда, потому что легко поставить сварить яйца, сделать какой-то тост, приготовить что-то такое быстренькое перед школой. А я не мог, меня тошнило прям, вот насколько это было, да. Но это, наверное, и сейчас не изменилось, то есть я сейчас могу, но много не могу, то есть не больше 1 с утра.
Понимаю, мгм. А, понятно, мгм. Мгм. <chuckles> У меня, знаете, с с яйцами тоже интересная история, то, что, а, вообще В принципе, я по утрам кушать особо не хотел, а яйца- так вообще, знаете, вообще никогда не нравились, кроме желтка. Желток я всё время любил, а, получается. А сейчас я очень часто ем яйца и, мне кажется, я просто привык. Знаете, это как уже рутина стала- есть яйца по утрам зачастую. Мгм. Тери Да, вот так у меня.
Мгм. На. Хоба А. Интересно. Интересно. Я когда, а, работал
Мгм.
Так у меня был период, когда я работал с из офиса, потом, да, потом период, когда я работал, а, онлайн, на удаленке, а, я а потом опять с офиса. Это, м, очень условно привязано к пандемии. На самом деле, просто, скажем так, просто были такие рабочие предложения. Вот, и когда я Да, и когда я до удаленки работал з из офиса, я как-то себе тоже уже Это не то, чтобы детство, но это было, м, 1 мое рабочее место, на самом деле, после обучения. Я считаю, что я еще был достаточно молодой. Вот. Почти ребенок, чуть-чуть более опытный только, привил се привычку по утрам есть овсяную кашу.
Да. Мгм. Мгм. Да. Понимаю. Ага. Да. <laughs> Да. <chuckles> <tsk> Ой, я вас понимаю, у меня тоже щас овсяная каша, а. Мгм. Да, тоже очень. Но, знаете, очень практично, мне кажется, и полезно. Поэтому просто пытаешься во взрослой жизни уже, па выбирать то, что не только вкусно, ну, относительно. Я тоже изначально ни не особо так прям, а, любил овсяную, а, кашу. Но сейчас я вот добавляю что-то, да, туда. Орехи зачастую бывает. Очень много орехов. Мгм. И банан, обычно с бананом. Да, вот так вот у меня.
И вот до сих пор, да. Мгм. Такое. Да. Ягоды, может? А. Интересно. А я люблю добавлять малину.
М. Интересно, слушайте. Вот видите.
Она дае она добавляет такую интересную кислинку и в сочетании с тем, что оно сварено на молоке и, в принципе, обладает такой, м, сладковатостью определенной, особенно, если молоко жирное.
Мгм. Да. Ага. Да.
Вот такой интересный баланс и сочетание получается.
Видите? Да, очень круто, слушайте. Ну вот, то есть, а, просто сейчас то ты можешь сам экспериментировать с этой едой. То, как раньше, это, скорее всего, зависело от твоих родителей, как они приготовят, да, то есть, а, а, кто-то, там, родители, слушали своих детей, да, а кто-то там говорил: "Короче, ешь то, что <chuckles> кушают все, и не этот, много много не надо, да, тут <chuckles> говорить". Понимаю это. Мгм.
Мгм. Да. <chuckles> Да. М. Ну да. Хотя, стоит отдать им должное, они молодцы, учитывая, что щас, когда уже взрослые, понимаешь, что работа, ответственность, а тут еще, представляешь, что было бы. Ну, по крайней мере, у нас с супругой- детей нет. И я представляю: если бы они были бы, это еще утром их собери, приготовь на них. Да я на се иногда себе не могу приготовить, если прям, ну, поздно лег спать. Просыпаюсь такой, думаю: ой, ладно, пообедаю потом как-нибудь. Сегодня без завтра
<tsk> Абсолютно. Мгм. Господи, да я бы Мгм. Да. Мгм. Абсолютно. Я тоже. То же самое иногда думаю, да, про ся, и т и думаю: я бы себя так вообще, не этот, <laughs> не выдержал в детстве со своими "хочу- не хочу", а, как говорится. Поэтому, о, вот хорошо то, что, м, м, такие родители попались, то что
<laughs> Да.
Терпели меня.
Это точно. Интересно. У меня еще интересный такой случай. Не случай, воспоминания из детства. Это 1 блюдо, которое меня научила моя бабушка готовить уже полноценно, вот полностью самому мем самому. Это блины-налистники. Такие тонкие-тонкие блинчики.
Мгм. Да. Да. Интересно. М. Интересно, слушайте, да.
Да, это интересно, поскольку у меня всегда до сих пор, когда я ем такие блины- то есть либо сам готовлю, либо супруга готовит- у меня прям вот картинка возникает. То есть я прям переношусь в то время, когда она, а, готовила, когда она учила. Она, а, да, она б работала поваром и очень хорошо готовила, и, соответственно, учила меня, и такие сразу теплые воспоминания приятные. Да. Она, к сожалению, умерла от рака, поэтому, наверное, сейчас эти воспоминания- они еще более теплые.
Ага. Мгм. Мгм. Понятно. Кроф то. Ага. <laughs> Ага. Я вас понимаю. Мгм. Конечно, очень важный такой, наверно, момент. О, знаете, особенно, если вот это что-то, связанное с родными, близкими, да. А, такие рецепты.
Да, передающийся.
Конечно, но у меня тоже есть что-то подобное, а, мы любили лепить, получается, пельмени всё время.
Мгм. Расскажите. А, интересно. Вручную прям?
Вот. <chuckles> Да да, сами тесто делали, получается, всё это. И потом сидели вместе и лепили так, получается. Было очень прикольно. Вот.
Мгм. Вау. Здорово, интересно. Как раз, наверное, время пообщаться заодно было.
Мгм. Да да, конечно, видите, то есть, а, такие моменты потом очень сильно ценятся, да. То есть вспоминаешь, и думаешь, как круто, то есть, что такие воспоминания есть.
Мгм. Да, это это точно.
Да. Ну вот, получается. А вот у вас было что-то, та так, к примеру, компот делали <chuckles> всей семьей?
Наин. А, компот?
Ага.
Ну, всей семьей, пожалуй, нет. Бабушка делала, да. Скорее, бабушка делала. И я в этом участвовал мало. Точнее, я участвовал, но, с другой стороны лагеря, я употреблял. <laughs>
Ну или как там у вас? Мгм. Мгм. Ага. <laughs> Помогали да, потом к поддерживать. Мгм.
Да, я помогал, да, чтобы, да, чтобы эта вся вся эта работа недаром была сделана. Оценить всё.
<laughs> Понимаю. Мгм.
Пользовать. Э, а у вас как?
Э, я, в принципе, эмоционально скорее всего была поддержка вот тоже почти такая же. Я просто существовал рядом, и смотрел как это всё делается. Зато теперь знаю, зато как говорится, э, буду теперь тоже делать, <chuckles> своим получается, детям, и так дальше.
<chuckles> Здорово, да. Это интересно, а, и интересную мысль вы подчеркнули, да. Например, делать своим детям, или, в принципе, даже, э, с супругами готовить вместе это тоже, э, сплачает. Это и в моменте сплачает, поскольку заниматься каким-то простым делом, но как одна команда, вместе- это хорошо. Ну, и воспоминания создаются там.
Мгм. Да, абсолютно. М. Мгм. Конечно, абсолютно. М-да, согласен. Ну как бы, знаете, мне кажется, такие моменты с семьей очень важны. Они помогают, ну как-то, укрепляют отношения, да, в семье. Э, мне кажется, всем ум ну готовить вместе. Да, потом им будет, что вспомнить, как, а, нам, дорогие наши моменты, такие им будут, получается. Вот.
Это точно. Интересно, а вот когда когда делали это наши бабушки, дедушки, родители, они, интересно, о том же думали?
Мгм. <laughs>
Вспоминали, может быть, какие-то свои моменты из детства и такие: "О, они тоже потом, когда вырастут, будут вспоминать!"
Мгм. Возможно. Да, да возможно, как говорится. Это интересно. Мгм.
Да. Вот еще интересный ваш вопрос. Э, есть ли у вас какие-то любимые современные блюда, которых не было раньше, но которые напоминают о детстве.
Мгм. Э, в принципе, даже не знаю. У вас есть что-то такое?
Честно, нь не знаю. Вот из с современного что-то не могу отметить. Возможно, е да, наверное, есть. Ну, это очень интересная связь, поскольку, э, в одь в какой-то период своей жизни я жил в Турции, и там есть, э, традиционные вот эти лепешки.
Мгм. Да. Мгм. Понимаю, да.
Да, вот интересно, что их в детстве в нашем не было, в местности, в которой я жил, в которой я вырос, не было. Но, они напоминают о другом хлебе, который тоже готовили дома. И он тоже далеко не везде есть. То есть он о очень о очень специ такой, характерный для нашей местности.
Мгм. <laughs> Напоминаю, ага. Понятно. Мгм. Интересно, слушайте. М, понятно. Да, интересно.
Да, поскольку в нем используется кукурузная мука, то есть это ни м не что-то такое с
М, есть есть что-то напоминающее. Да, я
Да, то есть эт н интересно, что сами по себе продукты разные совершенно. Они по текстуре, по объему, по вкусу, но вот такая вот связь какая-то образовалась интересная.
Мгм. Круто, слушайте. Да, я вас понимаю, но, в принципе, вот особенно, когда, знаете, в каких-то других местах находишь что-то такое знакомое, да, всегда очень приятно.
М-да, интере Да, точно.
Мгм.
Да, интересно, вообще, как работает в этом отношении мозг. И в один момент ты уже в другом времени.
Да, ну, э, у меня Мгм. Да, я вот помню, в принципе, э, пряники. Я, когда путешествовал по Европе, э, зимой, знаете, там у них тоже пряники свои были какие-то. Ну и мне напомнило это, конечно же, тоже детство, знаете, э, вообще, как говорится, счастье такое, Рождество. Как говорится, тоже, м, очень интересно, наверное, в разных странах это замечать, да. То есть, как это вот, какой вкус детства у у других, да, то есть, э, культур и получается стран.
Мгм. Да. Да, это интересный вопрос, действительно. М, вы прямо натолкнули меня на мысль поспрашивать друзей, кто выросли в других странах, других окружениях. Что что для них вкус детства.
Вот. Мгм. Да. Понимаю, мгм. Конечно, знаете все се мы по-разному так посмотришь думаешь: "Ой я бы такое не не люб не съел", да, э, но с другой стороны как бы для этого человека- это что-то сентиментальное что-то очень близкое, да. То же самое как и для нас, вот к примеру, манная каша. Ну, не думаю что всем понравится или кисель. <laughs> Кисель. <chuckles> Да, пожалуйста.
<chuckles> О да, это, ну, еще более специфическое, да. Да, интересно.
Вот, поэтому много таких моментов, я бы сказал.
Да. Согласен. Э, большое спасибо, что поделились воспоминаниями, эм, историями. Было очень приятно пообщаться.
Мгм. Да. Вам спасибо. Мне тоже было очень приятно общаться. Очень интересная тема, вообще. Да всего хорошего вам!
Да, согласен. До свидания!